Mình thấy á là vầy nè, mình thì mình, ờ, cũng còn trẻ và mình sống trong cái phòng trọ của mình một mình thôi, nhưng mà chủ yếu là cái nhịp sống của mình cứ quen hơi hối hả đó bạn. Sáng dậy là mình ngay ngay đầu tiên là cái đầu mình cứ nghĩ ôi lơ trời ơi, ngày hôm nay là bận việc này nha, việc kia nha, phải xong việc nọ nha, rồi trong cả ngày mình cứ cuống cuồng với đủ thứ công việc hết. Cho nên dù là á, ở đâu đó là mình cũng ý thức, à, phải phải làm thế này thế kia, nhưng mà trong ngày mình cứ dễ bị cuốn đi. Rồi đến buổi tối lúc mà mình ngồi lại như mình kể cho bạn là có ngồi thiền ngắn đó, mình thấy nó cũng hông không có thực sự thiền được hay sao đó bạn. Cứ suy nghĩ này tới mặc dù là mình ráng á, nhưng mà giống như hai bên đang đánh nhau hay sao á. Ừm, vậy đó. Ừm, ừm, ừm, là vậy đó.
Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Có một sự giằng co giữa cả hai, đúng hông? <chuckles> Rồi, ô kê. Vậy thì để mà có thể là sắp xếp có một cái, gọi là, cái thời gian để mà thực hiện cái chánh niệm tốt nhất á, thì bây giờ bạn có thể cho mình biết cái cái thói quen hoạt động sinh hoạt hàng ngày của bạn nó như thế nào? Và cả cái khoảng thời gian nào mà bạn có thể rảnh và dành cái thời gian cho cái việc là thực hành chánh niệm hông?
Thì, ờ, hồi buổi sáng mình dậy khoảng, à, 7:00-8:00 rồi làm vài việc linh tinh, rồi 9:00 là mình có mặt. Mình làm công việc, à, cũng theo lịch văn phòng bình thường, thì tới khoảng tối 6:00-7:00 là mình có thể đi về. Nhưng mà tại vì sau khi về thì mình cũng, kiểu, ơ, cũng c buồn chán không biết làm gì á, cũng hay tụ tập bạn bè la cà quán cà phê hay là quán nhậu hay là ăn vặt, rồi tối đâu đó 9:00-10:00 mới về tới nhà. Đó, rồi thì có khi lại kiểu của mỗi người lại cứ nằm lăn lóc với cái điện thoại tới đâu đó mười hai giờ đi ngủ. Thì cái lịch trình chung chung của mình là vậy đó bạn.
Ừm. Rồi. Ừ, la cà. Ừm. Rồi.